Oye, quiero compartirte que, bueno, afortunadamente ahora ya no tengo, eh digam tantos traslados porque cambié de de empleo, pero eso, eh, involucró a la vez que cambiara de ciudad y como cambié de ciudad, digamos que todos mis amigos, el muchas personas que frecuentaba, pues se quedaron en esa ciudad donde vivía antes, y para trasladarme a esa ciudad, eh, yo utilizo el transporte público, particularmente el autobús. Entonces, em.
Okey. ¿Ajá?
Pues se se ha vuelto complicado, porque yo no sé en qué momento la ciudad se volvió tan caótica, y ahora es a antes me llevaba más o menos 2 horas de, digamos, de de traslado, porque tenía que tomar más de más de un transporte, entonces en lo que esperaba que llegara el otro y esas cuestiones. Pero, eh, ahora ya me lleva una hora adicional, o sea, ya son 3 horas, es 50% más de tiempo, y y la verdad es que se ha vuelto estresante, se ha vuelto hasta aburrido, incluso desgastante. Y y eso ha provocado que a veces ya ni siquiera, eh, vaya a ver a mis amigos, ¿no? Por estar constantemente pensando en: "Ay no, es es mucho desgaste el el ir a esa ciudad". Entonces, pues, yo quisiera preguntarte si tienes alguna técnica o algunas ideas que me puedan funcionar para saber cómo puedo reducir ese estrés cuando me desplazo a esa ciudad y, pues, esta digamos, estas conexiones, estas paradas que hago para tomar otro transporte.
Ujú. Okey, eh, entiendo perfecto, y y, pues, primero que nada me gustaría decirte que que lamento esta situación, eh eh, tan abrumadora, que puede ser pues cambiarse de ciudad y estar lejos como de casa y de las personas que conoces, de tu familia y encima que que, pues, tengas que perder tanto tiempo en en transportarte y y en desplazarte de un lugar a otro, ¿no? Eh, no te preocupes, espero que en esta conversación te puedas llevar algo positivo, em, algo que te sirva, que te sea útil. Y solamente me gustaría hacer un poquito de preguntas para tener un poquito más de contexto. Eh, normalmente, ¿qué suele estresarte más? O sea, te suele estresar más el tiempo, em, como que sientes que lo estás perdiendo, eh, porque andas apurado, eh, que te que te tardes tanto, o sea, como la demora, o como que la incertidumbre de no saber qué te va a esperar el día y no saber si vas a llegar a tiempo o no, y cuánto te va a tomar.
De acuerdo. Yo creo que es todo lo que dijiste, <chuckles> este, y y más, ¿no? Porque, a ver, sí me estresa, primero el tiempo, porque, es es demasiado, o sea, de de ida y vuelta se terminan haciendo 6 horas, que es muchísimo tiempo, que bueno, y, cuando, que igual solo quiero ir de de visita, que tal vez no pueda quedarme o o tenga que regresar ese mismo día, pues, prácticamente me me corta muchísimo el tiempo que tengo con con esas personas, y que puedo compartir, y también, pues, tengo que estar como que presionado por no saber qué va a suceder, porque claro, esto es en circunstancias normales, pero, uno nunca sabe si, de repente hubo algún accidente que me ha tocado, o que hay algún bloqueo por alguna manifestación, o cuestiones similares, pues, ya termina prolongando demasiado el el tiempo de traslado y además, pues en, digamos que donde vivo ahorita, no, hay hay un horario limitado en cuestión del transporte. Entonces, a partir de las 8 1/2 de la noche, ya no ya no alcanzaría yo a llegar a a mi hogar. Y, pues, imagínate don dónde me queda. Entonces, este, creo que eso me estresa muchísimo y y pues, súmale también que van más personas estresadas. Entonces, hay ocasiones en que me toca ver que si, e el chofer se va esperando para alcanzar al otro autobús, o que si hay alguna persona que va discutiendo con otra persona por teléfono, o que si ya se pelearon, porque es eh, una persona está ocupando más espacio del asiento que otra. Entonces, todo, todo, todo ese conjunto de situaciones es lo que hace que yo termine estresado. A veces, este, pues, sin siquiera quererlo, ¿no? <chuckles>
<gasps> Okey. Okey. Claro, sí, eh. Claro, entiendo y a ver, eh, solamente para ver si te entendí bien. Eh, solamente, eh, sales porque, vas a ver algún tipo de de, amistad o algo así, porque, tu trabajo lo tienes en línea, ¿no? Pero, pues, mm, luego no puedes disponer de tanto tiempo, porque, sí te lleva mucho tiempo, porque, precisamente tienes trabajo, ¿no? Eh, ¿así es?
Sí, sí, es correcto, la verdad es que así tal tal cual lo mencionas es correcto y, bueno, mm, yo quisiera también como que, eh, visitar con con más frecuencia a mis amigos, ¿no? Porque sí me han dicho como de: "Oye, es que desde que te fuiste, este, ya no vienes", eh, le les he comentado, pero, eh, yo supongo que resulta un poco difícil de de creerlo para ellos, porque, pues, no no conocen tanto cómo es, este, los rumbos por acá, ¿no? Y el tema de los horarios, pero sí es, sí me me gustaría ir un poquito más, en especial en esos planes importantes que luego me invitan y y no he asistido, eh, y por eso quiero saber también cómo cómo lidiar con esta situación.
Okey, entiendo perfecto, creo que tengo un par de sugerencias que te podrían ayudar. Eh, primero que nada, eh, creo que podrías, no sé, quizá hacer una planificación un poquito más, em, recíproca, más, eh, repartida, eh, porque quizá no siempre seas tú el que tenga que ir a visitar a sus a tus amigos, quizá otras veces precisamente por el tiempo. Ellos también te puedan ir a visitar a tu casa, eh, o a dónde estás y y que y que vayan, eh, cerca de de tu casa a algún lugar. Eh, creo que sería como que un trato justo tanto tú, va o sea, si se van si se ven 4 veces al mes, que 2 tú vayas hacia donde están ellos y 2 ellos vengan hacia donde estás tú, porque, pues, es una situación complicada y y y des estresada, ¿no? Además, tú también tienes trabajo y ocupaciones, y creo que, eh, algo que te podría ayudar a re a minimizar el estrés, bueno, sin duda eso de que te visiten a ti también. Y otra, eh, podrías, no sé, si tu horario es flexible, podrías, no sé, como que, eh, disponerte, trabajar así, eh, full concentrado, no sé, 2 días o toda la semana, y y quizá darte el tiempo del fin de se o sea, adelantar todos los pendientes para que el fin de semana, un día, ya sea el sábado o el domingo, eh, entonces no tengas, eh, como que este t que combinar tus tiempos con el trabajo y puedas irte quizá desde temprano, eh, así como que planificando con margen, tiempo extra, eh, o quizá como que, pues, alguna ruta alternativa. Eh, no sé si sea muy caro, eh, por ejemplo, que pagues taxi o algo así, eh, en en tu ciudad.
Sí. Sí, bueno, en en ese sentido, sí llega a ser un poco más caro, porque, mm, pues, tengo la "desfortuna" de que, eh, justo en la ciudad en la que en la que estoy y en el estado en el que estoy, pues, está el transporte más caro como del país, entonces, <chuckles> este, s sí se vuelve complicado.
Okey. Okey, okey, bueno entonces, eh eh, quizá podrías, eh, plani si no puedes hacer como que tomar rutas alternativas, quizá si podrías, eh, pues, planificar con bastante margen de tiempo y que vayas como que con toda la calma del mundo, y vayas temprano sin temor a que, eh, te va la vas a pasar nada más en el tráfico y va a dejar de pasar y ya no vas a llegar a tu casa, ¿no? Creo que, eh, eso sería, eh, útil, o quizá podrías también cheq pues, hacer uso de la tecnología y checar, quizá identificar en qué momento son las horas pico donde el tráfico más se concentra y en qué momento quizá está más libre, y entonces aprovechar, eh, pues algún alguna hora muerta, o que no haya tantísimo tráfico y que quizás si te tardas 3 horas, nada más te tardes 1 1/2 o 2, este, y pues, ah, oh, aprovechar ¿no? Como de que, ah, bueno pues a esta hora está más tranquilo, eh, bueno voy a salir a esta hora. Eh, no sé, eh, existen diferentes aplicaciones, monitoreo, eh, incluso páginas que están como que actualizando al momento, y eh, o en tiempo real, y quizá podría ayudarte. Y por último, eh, me gustaría recomendarte las técnicas para manejar la ansiedad, quizá como respiración cuando estés ahí, eh, y quizá también mentalizarte un poco de que a ver, pues voy a salir, ya sé a lo que me lo que me enfrenta, ya sé a lo que me espera. Entonces, bueno, voy a ir con toda la calma del mundo, tranquilo, eh, yo no tengo el control de esto, así que pues, voy a fluir a a ver qué qué sucede ¿no? Que te hagas expecta expectativas realistas que igual te ayuden como que, pues, como ya lo esperas, eh, a pues, a no estresarte, no sé qué opinas.
Claro, mira, la verdad es que la las sugerencias que me que me has dado creo que me me pueden funcionar bastante bien, especialmente, eh, pues, esas técnicas como para para controlar el estrés, porque, si si en si en ocasiones se se llega a presentar, pues, que por no no pueda, digamos, el cambiar tanto los horarios o de repente también que mis amigos no puedan cambiar ellos, em, eh, sus sus propios horarios, pues, el el tener como que estas técnicas me me ayuda bastante. Por supuesto que las voy a tomar en consideración para tratar de, mm pues, no no estresarme tanto, y también la parte que que mencionabas, ¿no? Creo que sí es importante el, pues, tener ese, mm. Ese, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Ese esa disposición a anticipar los los viajes, el considerar también la parte de que, pues, puedo ir más temprano, a veces incluso si me si me espero un poco, eh, pues es mejor que estar atrapado en el tráfico y llegar tarde, em y también, pues, igual me me puede servir para tener un poquito más de tiempo y regresar con con un poco, también, de de anticipación para que no no se vaya a ir el último autobús. Entonces, creo que eso también de respecto a revisar un poquito mejor los los horarios y poder ir más temprano, creo que también me me va a ayudar bastante. Y pues bueno, <chuckles> yo yo te quiero agradecer mucho, por por esas recomendaciones que voy a poner en práctica, que estoy seguro que me van a funcionar, y pues también agradecerte por por escucharme, y sobre todo por el tiempo. Definitivamente fueron buenas recomendaciones, y como te digo, cuando las ponga en práctica confío en que me van a funcionar, así que muchas gracias.
No hombre, yo confío que lo vas a hacer increíble, y tú puedes. Recuerda que aquí estoy para escucharte y para apoyarte cuando lo necesites. Mucha suerte. <chuckles>
Va, que va.